อ๋อ มัน เขาน่าจะ เข้าใจตัวเองนะ ว่ามันเป็นที่เขา อะไรอย่างเงี้ย
เออ ใช่ แต่คือ ก็นี่ไง ถึงบอกว่าเวลามีอะไรไม่ แล้ววันนั้นเราก็พูดไปเลย แต่เพื่อนคนนี้มี มี คือตัว คือ 2 คนต่างกันจริง อย่างตัวเราอะ ถ้านัดเราไปอีก
อะฮะ อะฮะ อะฮะ
นึกออกไหม สมมุตินัดวันจันทร์ 10 โมง เราก็จะเจอ 10 โมง แต่อีเนี่ย
อา ๆ ๆ ๆ อะฮะ
ไม่ชอบทำแบบนั้น เพราะว่าสมมุตินะ 10 โมง ล่ะ ประสบการณ์ชีวิตนางอะจะแบบว่า 10 โมงแล้วโดนเท นึกออกเปล่า นางก็เลยใช้วิธีว่า
โอ้โฮ! ถึงกับห่อ
เออ เอาเลย <laughs>
เที่ยง
อืม
ก็ <tsk> มันก็ไม่ได้อ่ะ แล้วเขาก็ <tsk> เขาไม่สามารถงอแงได้เลยอะ ว่าใครไม่ไปกับเขาอะ ผมว่าเขาไม่น่าจะมี แฟนนะ มันยากอะ มันยาก เออ จริง ๆ ผมเป็นผู้ชาย ผมยังมองว่ามันยากเลยอะ แล้วยิ่งด้วยอายุขนาดนี้แล้วอะ มัน <tsk> มันเวลามันต้อง
ใช่ ๆ เออ ไม่มี <laughs> อืม
เป๊ะในระดับหนึ่งอะ อืม คืออย่าง อย่างผมกับเพื่อนผู้ชายอะ ก็
ไม่ แต่ ด้วยตัวนาง นางเป็นคนชิลจริง ๆ นะ
<tsk> โอ้โฮ! มันต้องแยก แยกชิลกับ <tsk>
อือ <chuckles>
โอ้ ถ้า ถ้าผมพูดไปมันดูโหดร้าย แต่ว่า มุมมองผมมันดูแบบไม่มีอนาคตเลย อะ มันแบบมันไม่ มันไม่ใช่แบบ มันไม่มีอนาคตใน ชีวิตนะ มันไม่มีอนาคตในการแบบ <tsk> จะขยับความสัมพันธ์ได้อะ มันรักใครไม่ได้ มันขยับความสัมพันธ์ไม่ได้เลยอะ เพราะว่า
ไม่ พูด พูดได้ แต่ว่า ก็รู้สึก จะนัดใคร ใช่ไหม? อ๋อ อุ๊ย! ขนาดนั้นเลยเหรอ? แต่เราว่าถ้าเวลาเขาอยู่กับแฟน เขาอาจจะปรับตัวก็ได้นะ <chuckles>